Das stimmt, aber man hat ja auch höhere Stromkosten. <giggles>
Das ist die andere Seite, ne? Man hat man verbraucht jetzt mehr Strom zu Hause, aber da k man muss vielleicht auch weniger Wäsche waschen. Also, ich würde im Schlafanzug bleiben. <giggles>
Stimmt. Mhm. <chuckles> Hm, das jetzt nicht so, aber ja. <giggles> Ne. <giggles> Das
Was? Es ist doch sehr, sehr günstig, also ne? Ge du hast, äh, am ganzen Tag nachts und morgens dasselbe an und dann abends wechselst du deinen Schlafanzug und ja, Schlafanzüge sind so einfach zu waschen. <giggles> Also
<giggles> <chuckles> Na ja. <giggles> Ja, kommt halt drauf an mit was man so schläft, ne, das ist ja ja.
Ja, das auch wahr. Ja, ich habe halt richtig Schlafanzüge. Ähm, aber ja, vielleicht solltest du das mal ausprobieren, du.
Ja. <giggles> Na, ich habe ja keine Schlafanzüge, ich, äh, schlafe ja, äh, eigentlich einfach nur, ja, in Unterwäsche oder so. Genau.
Also Ah, ja dann machst du halt in Unterwäsche dein deine Arbeit.
Mir zu kalt.
<laughs> Kommt gut.
Da habe ich ja keine Decke oder also mit Decke, ja, ist schwierig.
Genau. Ja, oder einfach nur 'n Bademantel. Wie wär's 'n mit 'nem Bademantel? Ne?
<giggles> La vielleicht, kann man ja mal versuchen. <giggles>
Sehr gemütlich. Oder sieht dich jemand beim Arbeiten?
Äh, meistens nicht, meistens nicht. Man vielleicht mal 'ne Konferenz oder so, aber
Ne. Dann ziehst du dir halt einfach mal 'n T-Shirt oben drüber
<giggles> Ja. <giggles> Ja, stimmt.
über den Bademantel, ne Quatsch. <laughs> Ja, aber so, ne? Also, oben Business, unten relaxt, ne? Also so geht's ja auch. Aber findest du, hast du viel mehr Vorteile, dann halt selbstständig zu sein, ne? Würde ich mal schwer behaupten.
<giggles> Ja, das kann man auch machen. Ja, definitiv, ne? Wenn ich jetzt hole also es kann natürlich echt passieren, dass Technik auch mal kaputt geht, ne? Das ist vielleicht noch mal so 'n zusätzliches Risiko, aber ich habe jetzt Ja, das ist es. Das ist 'n Risiko. Ähm, am Anfang zum Beispiel war es auch so, ich hatte schon 'n Laptop, das war auch 'n richtig guter Laptop, aber der ist halt von Apple und das hat nicht allen Auftraggebern, äh, gepasst. Und da hatte ich dann auch das Risiko getragen, dass ich mir 'n neuen kaufen musste, ne? Und da obwohl ich schon einen hatte, die Technik war nicht kompatibel, das ist dann auch vollkommen mein Risiko und im Zweifelsfall Pech für mich, ne?
Mhm. Ja, dann liegt's auf dir, ne, das neu zu beschaffen, ja. Ja. Ah, ja. Ja, klar. Ja.